Thì thực ra là bọn mình cũng sẽ là cần là phải tính đến những cái phương án, ví dụ giả sử như nó thất bại thật thì là chi phí mất cái chi phí, á, mình bỏ ra ban đầu nó sẽ mất bao nhiêu. Và nếu mà giả sử nó thất bại toàn tập 100% ấy, thì cả ba anh em có khả năng chịu lỗ được hay không ấy. Thì ban đầu bọn mình đã đưa ra một cái mức cụ thể là ba anh em chỉ có thể chịu lỗ trong mức này thôi, nếu mà giả sử nó vượt mức là dự án sẽ phải dừng ngay và không có tiếp tục duy trì nữa. Ừm, tại vì là dự án bọn mình duy trì cả 1,5 tháng mà. Thì bọn mình không đầu tư dồn dập như ngày trước là 1 tuần nữa. Thì khi mà bọn mình cảm thấy là có một cái vấn đề gì đấy, hay là, kiểu là, đối thủ cạnh tranh họ có một cái thông tin gì đấy cũng đắt giá mà mình có thể nhận ra được là dự án, ừm, đang có vấn đề rồi đấy, là lúc đấy là bọn mình bắt đầu là, kiểu, phải tạm ngừng lại, rồi xong đó là phải đi dò hỏi, rồi xong đó là phải đi xem xét là tình hình như thế nào luôn. Chứ không phải là, kiểu, dồn dập như ngày trước nữa.
Ừm, tính ra mất bao nhiêu. Khả năng chịu lỗ. Ừm. Ờ. À, tạm ngừng. Thay đổi ngay. Và lần này có vẻ rất là cẩn trọng. Ừm, thế thì, à, những cái lần cẩn trọng như vậy, cũng như là khi mà làm việc mệt mỏi nhiều quá, với lại cộng với cái việc là lần thất bại từ trước ấy, lần này bạn có, kiểu, áp lực hơn hay không? Hoặc là hy vọng rất nhiều hơn hay không?
Ừm. Ừ. Lần này thì mình lại cảm giác là mình không áp lực bằng lần trước là bởi vì là mình cũng đã có một cái kinh nghiệm rồi mà, có một cái bài học rồi mà. Với lại lần thứ hai này thì mình cũng cảm giác là tâm lý của mình vững hơn, bởi vì là các anh cũng đã đưa cho mình nhiều lời khuyên rồi nhá. Rồi xong đó là các anh cũng hay thưởng mình nữa, ý là thưởng ở đây là thưởng là thưởng thưởng tiền ấy, thưởng tiền thực sự luôn ấy. Thì là có thể là thỉnh thoảng anh các anh cứ bảo là "Ừm, đi ăn cái gì đấy ngon ngon rồi xong đó là đi thoải mái tinh thần đi. Ngày hôm nay anh lo hết công việc cho" ấy. Anh, kiểu là, anh thấy mình có nhiều vấn đề hơn, nên là các anh còn lo cho mình hơn, thì là mình cũng được thoải mái hơn một chút xíu. Thì là mình thấy là khi mà có sự thoải mái thì mình cũng sẽ tập trung vào công việc tốt hơn ấy.
Ừm, được đấy. Thưởng nhá. Ừm. Được rồi á. Wow! Trời đất, chữa lành dữ. À. Có lẽ là, ờ